ちょちょっと最近、あの、悩んでることがあるので、相談に乗っていただきたいんですね。じゃ、ちょっとアドバイスもいただきたいんですけども
はい。あ、はい。 あ、分かりました。
はい。ええとですね、あの、家で くつろげないんですよね。なんか、普通、皆さんちょっと、家だとくつろげると思うんですけども、私家で仕事してるのでこう、例えば会社とかだと、会社から帰ってきて家に着くと、こう、くつろぎの時間みたいな感じになると思うんですけど、ずっと家で仕事してるんで、なんかこう、境目がないっていうかうん。それで
うーん。 はい。はい。 ああ、はん。 うん。 そうですね。うん。 はい。 ああ、<sniffs> そうですね。なんかプライベと仕事と一緒って感じですよね。
そうなんですよ。うん、それで、なんか、まあちょっとね、リラックスで、まあ、ちょっと、ね、映画なんかも観たいなと思うんですけど、家ででね。でもなんか、す結構長いじゃないですか、映画だと2時間とかなっちゃうんで、なんか、あ、そその時間がちょっともったいないなとか思って、なんかこう
うん。 そうですね、ありますよね、うん。 うん。
なんていうのかな、躊躇しちゃうんですよね、観ればいいのに。
ああ、<laughs> 分かります、でもそんなよお気持ちね、やっぱり。家でお仕事されてたら、なんかこう、なんだろう、こうプライベートと仕事が一緒になってしまって、やっぱりね、くつろげないっていうお気持ちがすごく分かるんですけれども、うーん、ま、それいつ頃から続いてるんですか？
うーん。 う、うん。 はい。 はい。 うん、うん。 も、ずっとですね。うーん。
ずっと！ うーん、うん。そう時ってま、どうですか？あの、なんか体に不都合とか出てきたりとかします？
は、特にないです。ただなんか
うーん。